Ah, well, sa Pag-Ibig ako dederetso. Pero may mga pinanonood ako sa sa social media, yung mga minsan mga ahente, minsan may nakikita ako na parang, yung alam mo parang nag-i-interested lang ako, parang gano'n, nag nagko-comment lang ta's tinitingnan ko lang yung details na isesend nila. Tapos kapagka interesado ako, 'yan tinitingnan ko, ah, minsan kino-contact ko. Pagka hindi naman, parang do'n sa information pa lang na inisyal na binahagi nila, eh, minsan parang hindi ko na agad gusto 'yon, hindi ko naman na tinutuloy. Pero, yeah, kung saka-sakali, 'yan, gusto ko rin talagang ano, um, mayro'ng tumulong sa aking ahente. Kasi nga, um, 'yon, sa sabi ko nga, 'di ba solo parent ako. So, kung ako lagi yung mag-iintindi, hindi rin mara puwede ko naman siyang asikasuhin nang sarili ko. Pero may kokonsumo ng mga oras, 'di ba? Punta dito, lakad dito, ganiyan. Eh, kung may ahente, kasi do'n sa a akin, in-house 'yon, so may ay, bangko 'yon, may ahente. So, kahit papaano magpo-provide lang ako tapos minsan 'pagka ano, bibigyan ko na lang ng konti para pamasahe, na siya na yung kumuha ng ganito, authorization letter lang. So, ah, ano naman, ah, parang mas gusto ko yung gano'n, mm, kaysa yung ako talagang solo na mag-aasikaso.
Mm. Oo. Mm, maganda 'yan, at least sila, mayro'n talaga silang alam 'no, tungkol sa pag-acquire talaga ng bahay 'no. Ah, maganda din para mawala yung takot mo 'no. Pag-aralan mong mabuti yung finances mo, 'no. So, ah, mag-compute ka kung ilan ba talaga ang dumarating sa'yo, at kung ipapaupa, magkano yung pandagdag do'n? At least, mako-cover no'n 'no, yung pang isang, ah, yung monthly na bayad mo do'n sa bahay. Eh, siyempre kung ang na-compute mo, eh, hanggang dito lang, baka maisipan mo na yung bahay na kukunin ay hindi gaanong malaki. So, depende naman 'yan din, kung magkano yung pasok ng pera each month. Eh, kung ipapaupa naman, eh, may pandagdag din naman na pambayad, 'di ba? Um, magkaroon ka din ng ano, yung parang mental rehearsal 'no, kung along the way ano ba yung puwedeng maging challenge na puwedeng kaharapin 'no. Um, siyempre kadalasan niyan, yung pagbabayad sa bahay, kung masu-sustain ba each month? Kasi nasabi mo dati na gano'n yung naging problem 'no, na may mga months na hindi nababayaran, oo. So, maganda din 'no, na talagang, ah, ilista 'no, yung mga income at saan kukuha ng pambayad at kung may mag-uupa, magkano naman 'no, para makatulong naman din sa monthly expenses nung bahay 'no? Kaya ang ganda 'no, kasi investment 'yan. Pag-isipan mong mabuti and congratulations din dahil meron ka na namang another investment kung sakali.
Oo. Mm. Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm. Ye oo. Oo. Mm. Mm. Oo. May namatay, oo. Mm. Mm. Mm. Mm.